Uhum. As pessoas leem com gentileza, né, a a cultura, né.
Mas respeitam muito. E exato. Respeitam muito o mais velho, respeitam muito um ao outro na rua, não incomodam. Ninguém vai ligar uma música alta no Japão porque sabe que incomoda o vizinho. Então eles partem desse princípio de comunidade, sempre. O bem comum tá acima do seu no Japão. E eu moro no mundo invertido.
É. Aham. Hum. É verdade, é verdade. Tem a cultura do cuidado coletivo, né.
Uhum. A Itália é o oposto do Japão; é 180º você vai. Tudo o que é seu tá acima de qualquer coisa, inclusive lei, inclusive po em regra, nada. O seu interesse tá acima do de todo mundo, não interessa. E assim
<chuckles> É mesmo? Uau! E como é que funciona coletivamente isso, então?
Funciona com todo mundo não seguindo a regra, porque ninguém segue, então assim. <laughs>
Uhum, tá.